Me l'hanno regalata.
Ah tan tan zan.
Capito? Perché diceva: "Ah, va di moda, va di tendenza", ehm, eccetera, eccetera, perché io non l'avrei mai comprata, ti dico la verità. Però una volta che l'ho indos che l'ho messa in testa, anziché il classico cappello da baseball, anche semi-elegante, diciamo così, no?
Mh.
L'ho trovata effettivamente più calda, e anche più versatile per certi aspetti. Però, ecco, il portarla alla classico al classico modo, non mi ha mai no no, niente. Infatti avevo rifiuto cio "Oddio", dice: "La coppola, e ora che faccio? La butto?" No, me l'ha regalato una cara amica, non la posso buttare.
Mh-mh. Non ti entusiasmava. Ho capito. Ma questa tua cara amica, non aveva capito che forse era il caso di farti un altro regalo?
Oppure dico Eh, sai com'è, uhm, eh-eh eh-eh, che ti devo dire.
<chuckles> Cioè, fra tante cose che una persona può regalare, insomma la coppola, ma te l'hanno regalata, uhm, quando eri, diciamo, un un un pischello, oppure che eri già, insomma, adul
No, qualche anno fa, qualche anno fa, 2,3 anni fa, è una cosa recente, perché prima non non la portavo tanto.
Mh. Ah, ecco.
Poi un'altra caratteristica, diciamo, che mi contraddistingue, mhmm
Ah, okay, okay. Mh-mh.
o cerco di evitare il più possibile di di mettere la camicia dentro i pantaloni.

Mh. Okay. Ho capito. Cioè ehm, è è una visione interessante. Io personalmente non ho mai, non sono mai entrata in questo mondo proprio perché, ehm, ho sempre pensato un po' alla moda come a un, ehm, a mondo molto elitario e quindi, mhmm, dal mio punto di vista ognuno si può vestire un po' come come preferisce a prescindere dai dettami <clicks tongue> esterni, cioè se io potessi andrei in giro con, ehm, diciamo l'armatura in coppa di maglia d'inverno, voglio dire ehm, nel senso non ehm, no, non sarebbe un problema. Ehm, tante persone, vorrebbero tornare a vestirsi in maniera un po' più diciamo, ehm, medievale, rinasc rina rin ri rinascimentale, ehm, però ecco si è un po' costretti da questo nuovo mondo a vestirsi in una certa maniera, ehm, con il rischio appunto di
Mh-mh. Mh-mh. Ve Mh. E ma chi ma scusa, ma chi ch chi ce lo impone alla fine, scusami? ehm ti faccio no, no, faccio questa riflessione personale, ehm, argomento di discussione profondo con la mia compagna quando sono da lei, perché non si sa perché, devi sapere che la spazzatura è compito dell'uomo andarla a buttare, no, sempre e comun
Questa è un'ottima domanda, chi ce lo impone? Mh-mh. Mi sembra mi sembra onesto. Io personalmente lo trovo lo trovo sensa <laughs> Cioè dipende da quello che fai in casa voglio dire. Ehm, se è un cinquanta e cinquanta
Sì, no ecco. Ehm, Ec Io io vado a buttare la spazzatura- perché abbiamo ha la casa, la mia compagna, al piano terra di un condominio, cioè un metro c'è il il cassonetto il bidone- in pigiama
Un bidone. Mh-mh.
con le pantofole
Mi sembra corretto.
e una giacca sopra quando fa freddo." No tu in pigiama non devi uscire. No. Perché ti vedono gli altri."
Non si può. Ah. Ah non perché si sporca il pigiama poi ti ci devi mettere nel letto, perché ti vedono gli altri.
Sì.
No dai. Io pure esco di casa col pigiama, soprattutto se devo andare sul balcone, sul cioè sul sul portone.
Cioè Io allora una volta l'ho proprio Io guarda per di per dirtelo, per farglielo apposta, ho s appena ho sentito il rumore di un vicino che stava scendendo e io ero in pigiama